Il dialetto, in in Italia, è una parte importante, sia della nostra cultura che, ehm, della nostra lingua. Ehm, che ruolo ha avuto, ehm, il dialetto, la lingua nella nella tua famiglia quando eri piccolo, e magari che ruolo ha invece, nella nella tua vita attuale?
Allora, guarda, ti devo dire che in casa mia non si è mai parlato il dialetto, devo essere devo essere sincera. Ehm, soprattutto avendo genitori con, a loro volta, genitori di origini diverse, quindi da sparsi un po' per tutto il nord Italia, probabilmente, loro, a loro volta, non hanno mai sentito parlare il dialetto in casa, anche perché sarebbe stato un mix di 2, ehm, e quindi non me lo hanno tramandato. Però, oggi ho una, <clicks tongue> mhmm, diciamo visione linguistica un po' un po' diversa, dal punto di vista in casa, diciamo, perché, ehm, io adesso convivo con con il mio ragazzo e conviviamo in Francia.
Sì. Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay. Sì. Okay.
Lui è francese e vabbè, ehm, io ovviamente, sono italiana, ehm, e ci siamo conosciuti in Serbia.
<chuckles> Ah, Urca, che giro! <chuckles>
Quindi ci siamo conosciuti parlando l'inglese.
Okay.
Perché all'inizio ovviamente, lui non parlava l'italiano, io non parlavo il francese, adesso pian piano lo abbiamo imparato entrambi, però, quindi la nostra diciamo lingua comune di base, soprattutto all'inizio era l'inglese per tutte le comunicazioni.
Certo. Okay. Okay. Ed è stato, diciamo complesso o facile? No, a d a di avviare la comunicazione in inglese.
Mah, allora ti dico, è più facile di quanto non tante persone pensino.
Mh. Come mai?
È ovvio, bisogna avere, un un buon livello di lingua inglese, nel senso, con un livello base sarebbe sicuramente, più complicato, soprattutto, mhmm, sviluppare un un rapporto diciamo profondo.
Vabbè, certo. Certo. Mh-mh.
Però, co entrambi comunque, avevamo un mhmm, un livello almeno C1, C2 di inglese, quindi, non non abbiamo avuto grosse difficoltà comunicative all'inizio con l'inglese. Però, quello che fa ridere è l'evoluzione della nostra comunicazione nel tempo.
Okay. Ah. Okay. Okay. Ok, sono sono curiosa. Raccontami un po' che cosa è successo a questo inglese che poi immagino sia diventato un po' un mix.
<chuckles> Per... <chuckles> Assolutamente, ogni tanto le persone, ci guardano storto non capendo che lingua parliamo. <chuckles>
<chuckles> Ehm, parlami un po' co co con che lingua parlate?
No, ma guarda, è stato <chuckles> es e potremmo definirlo un esperanto rivisitato. <chuckles>
Okay. Adesso
<laughs> No, diciamo che è in realtà un mix delle cose, ovvero, ehm, ovviamente parlando ci capita di usare una lingua base, che non è sempre la stessa sopra di solito, soprattutto quando siamo in Italia tendiamo a parlare di base in italiano, poiché adesso siamo in Francia, tendiamo a parlare come base di franc in francese, però non è una regola fissa, ecco.
Okay. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Vi adattate un po' anche al luogo.
Il problema è che il cervello fa quel, ehm, accomodamento di pigrizia totale, e quindi io mi sono resa conto, che se io non so una parola in una delle lingue, cervello non la imparerà mai.
Okay. Sì. Mh-mh. Ah.
Punterà semplicemente a usarlo in un'altra lingua.
Ah, okay. Fa un po' tipo un riempivo? La la la peste.
Perché Esatto, no tanto è consapevole che, ehm, il mio ragazzo con cui parlo ovviamente quotidianamente la sa.
Mh-mh. Okay.
Quindi, quello che fa davvero ridere agli occhi degli altri è che, mhmm, magari fa stiamo facendo una conversazione tutta in lingua, ipotizziamo in italiano, poi non mi viene una parola in italiano, perché succede purtroppo, ehm, e quindi la dico in francese, oppure la dico in inglese.
Ah. Sì. Sì. Ah, okay, quindi diventa un po' un miscuglio, che però per voi è totalmente comprensi cioè comprensibilissimo.
Eh assolutamente, il problema comincia quando lo facciamo davanti agli altri.
<laughs> Quindi diciamo che
<chuckles> Per cui magari non è così comprensibile. <chuckles>
avete creato una specie di di lingua vostra, per comunicare.
Esatto, esatto, fa è è davvero bello alla fine, cioè è come se avessimo qualcosa in più, solo nostro.
Okay. Sì. Ehm, diciamo, ehm, ti è mai capitato a volte di pensare: "Accidenti, sto usando veramente questo termine al posto dell'altro, però la conversazione viene naturale, quindi va bene così?"
Mah, in realtà sì, soprattutto all'inizio. Perché adesso, va beh, ormai stiamo assieme da più di 6 anni, quindi, <sniffs> è è diventato un po', uhm lo lo diamo come esatto! Sì, lo lo diamo come scontato, ecco, questo nostro modo di comunicare. E, ovviamente, anche i nostri amici comuni, persone che abbiamo conosciuto da un lato e dall'altro, son talmente abituati ad averci attorno che <swallows> c'hanno fatto c'hanno preso la mano a sentirci parlare così, ecco. <chuckles> Ehm, però, ehm, soprattutto all'inizio lo notavo e dicevo: "Cavolo, da un lato bello, dall'altro, la mia mente di accanita accademica, ehm, mi porta a dire: 'Però ti rendi conto che sei stai sei davvero pigra in questo momento?'"
Mh, okay. Okay. Ah, è proprio collaudata? E avete proprio. Okay. De? Eh? Vabbè. <chuckles> Okay. <chuckles> Sì. Mh. <chuckles> Beh, però alla fine cioè, sì, è vero, è un po' di pigrizia nostra cervello, però avevi trovato una soluzione a un problema: cioè invece di bloccare la conversazione dicendo: "Aspetta non mi ricordo come si dice in," semplicemente vi adattate, è un metodo d'adattamento.
E quindi <chuckles> Ah! Sì, sì! Quello assolutamente. Figurati, all'inizio faceva ancora più ridere perché, ovviamente, e come ti avevo detto ade io ho imparato il francese, lui ha para imparato l'italiano, ma chiaramente c'è voluto del tempo, no. Quindi all'inizio il nostro terreno comune era solo ed esclusivamente l'inglese.
Mh. Mh-mh. Eh, certo. Sì, sì. Okay. <chuckles>
E va bene che lo sapevamo entrambi bene, però ora da lì a essere madrelingua e conoscere ogni singola parola al 100% ce ne passa.
Erto. Okay, ehm
E quindi, nel quotidiano ogni tanto, ci rendevamo conto che, magari non mi veniva la parola scolapasta in inglese
Se. <chuckles> Okay.
e e quindi gli dicevo in ovviamente tutto in inglese, gli dicevo: "Ma sì dai, quello per per colare l'acqua dalla pasta".
Ah, okay. <chuckles> Quindi facevi tipo
<chuckles> Facendogli anche il gesto, ovviamente da buona italiana. <chuckles>
o e diventava una una spiegazione tipo dizionario della parola.
Esatto, esatto, poi adesso, abbiamo 3 vocabolari da cui attingere, quindi dai, di solito, non dobbiamo fare questi giri di parole. <chuckles>
Oka Ehm, ti è mai cioè, nel senso, ti è mai capitato di pensare magari fra qualche anno, nel caso vogliate o avrete dei figli, ehm, come come si trasformerà questa lingua? Cioè, ehm, come come l'adatterete no, ai vostri figli che ovviamente dovranno avere una lingua madre, poi, sicuramente parleranno, immagino anche le altre 2 lingue?
Assolutamente, guarda in realtà è un discorso che, avevamo già affrontato qualche anno fa, ovviamente, avendo già deciso entrambi di di volerne, quindi un terreno un terreno diciamo comune, ecco. Ehm, poi adesso tra i social si vedono tantissime coppie che sono di 2 nazionalità diverse, no, e che quindi, ti istruiscono un pochino proprio sui metodi migliori per portare i tuoi figli ad essere madrelingua al 100% di più di una lingua.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah, okay. Quindi saranno
Ehm, quindi ne avevamo già parlato e fondamentalmente, la metodologia, quella un pochino più più diffusa e confermata è che un genitore, una lingua.
Ah okay, okay, quindi tu madrelingua italiana, immagino lui francese. Ah.
Esatto, quindi fondamentalmente quello che hanno visto essere la modalità migliore che porta i figli già a 4-5 anni ad essere perfettamente madrelingua, senza alcun tipo di problema in più di una lingua, è quello che un genitore parli sempre la stessa lingua a un figlio e viceversa. Perché, come ovviamente ti stavo dicendo prima ridendo della mia pigrizia nel non pensare d di andare a cercare un'altra parola no, ehm, i bambini ovviamente ce lo hanno all'ennesima potenza.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. Ah, eh s <chuckles> eh sì, è vero.
<chuckles> Quindi il discorso cos'è: se tu mi genitore mi capisci, perché io dovrei imparare una stessa parola in più ling in più modi di dire, se tu mi capisci comunque.
Sì. Ah. Okay, okay, ho capito, quindi allenarli, ehm, a un madrelingua, però con la consapevolezza che un genitore ne parla una e il genitore parla all'altra.
Esatto, esatto, perché sennò un figlio ti continuerà a parlare ne i nella prima lingua che sta imparando, in quella c magari dal punto di vista suo, di cervello, gli sta venendo più semplice.
Okay. Mh-mh. Mhmm. E nel caso nel caso capitassero, capiteranno sicuramente, occasioni in cui sarete entrambi presenti avete già pensato quale quale lingua parlare, o scegliete magari, non so, l'inglese che non è madrelingua di nessuno dei 2?
Mh-mh. Ma allora, questo non non ci abbiamo anc non ci abbiamo ancora pensato diciamo nel dettaglio, anche perché comunque, ehm, ci sono ancora qualche step da fare, diciamo nella vita quindi <chuckles> però la verità è che potrebbe essere un'idea o parlando insieme, parlare solo in inglese, potrebbe essere interessante, oppure si potrebbe anche continuare beh, col fatto che entrambi parliamo tutte e 3 le lingue, al fatto che io parli solo in italiano, lui parli solo in francese e e vedere co come cosa succede. Non lo so.
Mh. Sì, sì, certo. <chuckles> Mh-mh. Sì. <chuckles> Quindi, ehm ehm, riuscirete a tramandare un po' no, questa vostra lingua che sicuramente anche i bambini immagino, prima o poi impareranno, no, capiterà sicuramente che risponderanno mischiando un po' le le parole, diventerà il vostro nucleo familiare, un nuovo nucleo di lingua.
<chuckles> Assolutamente. <chuckles> Ma guarda ti faccio ridere, ehm, giusto qualche giorno fa siamo andati in palestra e perché vabbè, ci siamo trasferiti da poco, no, quindi abbiamo cominciato a fare tutte le prime commissioni, tra cui andare in palestra e abbiamo deciso di andare assieme
Ehm sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
e ovviamente anche parlando tra di noi e nel in un ambiente pubblico, esce fuori questo discorso linguistico completamente misto.
Sì. Sì.
E un signore, ehm, mi ferma e mi fa s in francese, ovviamente: "Ehm, scusami ma quindi tu non sei francese?" E ovviamente io gli ho risposto in francese, e ho detto: "No, guarda ehm, guardi in realtà io sono italiana, ehm, però, noi ci siamo conosciuti come lingua comune quell'inglese, quindi è per quello che parliamo questo mix di lingue", no. Ed era super interessato e mi fa: "No ma che bello. Ehm, dev'essere difficile." Ho detto: "Ma no dai, ormai <chuckles> c'abbiam fatto il callo, non lo vediamo più come una difficoltà", no?
Sì. Sì. Mh-mh. Sì. Sì.
Ehm, e quindi no, è stato carino, però ogni tanto te lo te lo ricordano perché, ovviamente se qualcuno non ti conosce, non c'è abituato, suona come una cosa strana, mentre ai nostri occhi è la quotidianità.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, ehm, e vi è mai capitato di inventare delle parole? Perché non riuscivate a trovarla in una lingua o nell'altra o fare magari un mix no, tra 2 lingue, di 1 parola?
<chuckles> <chuckles> Assolutamente. Guarda, già parti dal presupposto che a me succede di i di inventare le parole in italiano da sempre.
Okay. Una buona base, allora. <chuckles>
Quindi <chuckles> quindi partiamo da questo presupposto, soprattutto non non so se sia una cosa comune o un mio problema psicologico personale, no, però, <chuckles> il l'ambiente in cui tendo ad inventare più parole ecco, è l'ambiente culinario gustativo.
Mh-mh. <chuckles> Ah, okay. Quindi hai u un tuo dia
<chuckles> Ma di magari parlando di consistenze, perché non mi sembra che l l'italiano ti dia abbastanza, ehm, l'omo l l'onomatopea. Ecco. Che servirebbe.
Ah. Okay. <chuckles> Quindi hai un tuo dizionario personale.
<chuckles> Sì, sì, sì, tra l'altro è abbastanza familiare devo dire, abbastanza condiviso, è un po' colpa anche dei miei genitori se son cresciuta così, quindi.
Ah, <chuckles> quindi è una tradizione di famiglia.
Però no, la verità è che, parlando più lingue ti rendi conto che ci sono delle parole che sono assolutamente intraducibili in una o nell'altra
Mh. E hai magari qualche
e quindi senti quasi il bisogno di s fartela prestare.
Sì. Ah, okay. Magari qualche frase o qualche esempio cioè di di qualche magari espressione anche inglese, no, che in italiano magari non avrebbe senso, o viceversa, cioè magari perché noi abbiamo molte molte parole che sono intraducibili.
Ma <sneezes> ma guarda, in realtà secondo me non è tanto una frase, un significato, è semplice è m molto più complesso di così e lo impari, uhm, solo ovviamente vivendo nella situazione, no. Perché noi a ogni parola, ovviamente diamo una connat connotazione
Sì. Okay. Sì.
c'è tutta un' allure attorno a una determinata parola, ad esempio la passeggiata, per prenderne una semplice in italiano, prevede se andiamo a fare una passeggiata è un momento di calma, ce la andiamo a godercela, andiamo a vedere il panorama. Se dobbiamo andare a fare delle commissioni, nessuno direbbe andiamo a fare una passeggiata, no?
Okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. No, assolutamente.
Ecco quindi c'è tutto questo mood di rilassamento, ad esempio la parola passeggiata, con tutta questa connotazione qua non esiste in francese.
Mh-mh. Okay.
Perché si potre oppure neanche in inglese cioè si potrebbe dire andia uhm, we go for a walk, okay, però non è la stessa cosa.
Mh-mh. Sì. Sì, sì. Okay, quindi diciamo che, mhmm
Perché non ti porti dietro tutto questo significato non sa non saprei come spiegarlo bene, è proprio un un mood.
Sì. Mh-mh. Quindi diciamo che è un po' anche una
Che è la cosa più difficile da imparare in un'altra lingua, eh.
uhm, un po' una personalizzazione, cioè il il sentimento che noi mettiamo in un una determinata parola che gli dà un po' quel suo significato che per noi è in un determinato modo ma per gli altri può non essere così.
Esattamente, esattamente.
Uhm Okay, guarda per me è stata una chiacchierata fantastica, perché innanzitutto è stato fantastico, scoprire nuovi dia nuove nuove lingue, e soprattutto scoprire che sono lingue familiari no, che comunque, ehm, hanno una loro tradizione, perché alla fine la vostra ha una vostra tradizione, cioè si può connotare come lingua.
<chuckles> <laughs> Assolutamente. Guarda io ti ringrazio tantissimo, perché è stato davvero bello parlarne proprio sotto questo punto di vista come un non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista, diciamo come una vera e propria tradizione e lingua familiare, ma hai proprio ragione, lo è diventata.
Ehm e quindi è stato veramente bello. Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Allora io ti ti ringrazio e spero di sentirti presto.